あ、そうです、はい、同じ職場の課長職は同じ仕事の方ですね、はい。うん。
は、は、は、はあ。 はあはあはあ、じゃその方から何かこうアドバイスみたいなのって、そん時はいただいたりしました？
いや、もうね、それがみんな無難に流すんですよね。
うん、うん。 ああ、なるほど、なるほど、そうね、まあ、人のね、場所ですもんね。
うーん。そのね、絶対にね、あの、そっちがあっちが悪いとか、こっちが悪いとかっていう風なじゃなくって、もう、あの、聞き役に回ってくれるっていうか、「あ、そうなんだ」みたいな、「あ、ああ、なるほど、あ、そうなん？」みたいな、「へえ」みたいな <laughs> 感じで、うん、そんな感じですね。
うん、うん、うん、うん、うん。はあ、なるほど。 ああ、なんか、き気持ちを受け取ってね、いただけるんですね。ああ、なんなるほど、なるほど。 ははあ、じゃあこう、相談というかね、お話はき、てもらえはするけど、なんかこう解決に導いてもらえてるという感じではなかったんですかね。
はい。 そうなんですよね、うんうん、解決には全然、あ、至らないですね、うん。
はあ、そうだったんですね。ふん、ふん、ふん、ふん。じゃあこう、その一緒のこの、なんて言うんですか、部署というんですかねの、直属のこの上司の方にはお話しされたことはございますか？
はい。 うん。 あ、あるんですよ、ま、つきいちめん面談ってのがあるんで、うん、ゆうゆうんですけれども、同じその、人間関係のことなんで、ま、なかなか難しいみたいで
はい、はい。 あ、あるんですね。ふん、ふん。 はい、はい。 はい、はい。 ああ、なかなかこう間に入るのもこう、うまくはね、あ、表立ってはできていない。ああ、そ、なんですね。
うん。 むずうん、できないって部分もあるんで、で、ね、やっぱりね、そういう風に相手にゆったら、私だってわかるじゃないですか。ほぼ、とやっぱり気まずくなるっていうのがあって。うーん。
うん、うん、うん、まあ、そうですよね。うん、うん、うん。 はあ、なるほど、なるほど。こう、なかなかモヤモヤを抱えるけど、これといった解決手段がまだ見つかっていないっていうご状況だったんですね。
そうなんですよ、はい。うんうんうん。
ふん、ふん、ふん。じゃその、ご自身としては、こう、どういった状況に持っていけるのがベストだなと考えられてますか？
ああ、なんか最初は、ま、それこそ、ね、ちょっと、普通っていうか、うん、ちょっとしたね、あの、余談も話したんですけれども、もうそれがだんだんだんだんもうなんか話せなくなってきてっていうのがあったんで、なんか前の状態に戻りたい戻ればいいなっていう風な感じなんですけど、ま、でもうん、今更もう、あの、ね、これだけ色々とちょっとね、あらさげしをされて言われてきてるんで
はい、はい。 うん、うん。 はい、はい。 ああ。 ああ、ちょっとね。ふんふんふん、ふ。 うん、うん。 で、ちょっとこういきなり、うね、仲良くなるのはちょっと難しいかなっていう
うん、うん。 うーん、ですし、まあ、仲良くなったとしてもほんとに表面的なもの、ま、社交辞令みたいな。
ああ、うん、うん。 ああ、うん、うん、うん、うん。ちょっとしたね、こう挨拶とか、こう必要な会話でっていうことですかね。
はい。 うん。 そうですよね。うーん。
ああ、なるほどです。じゃこの、先ほど、最初は結構ね、雑談もされてたってことだったんですが、こ、何か、こ、相手の態度が変わってしまったきっかけみたいなのって、こ、思い当たるところってありますか？
はい。 うん。 はい。

そうですね。なかなかそのね、仕事の状況わかってる人じゃないと、なんか話してもそこまでね、あの、わかってくれないんじゃないかなとかって思ったら、うーん、連絡しないでおこうとか思ってしまうんで、そうなんえすよ。で、あんまりそのね、言える友達がいないんで、うーん、そなんですよ。うーん。
うんうん。 うんうんうんうん。 うんうんうんうん。 うんうんうん。ああ、なるほど。 ああ、そうだったんですね。はあはあはあはあ。あ、こう SNS 上でね、こう似たような、こう、ウキーって思ってる方とかのなんかそうゆったコミュニティに入って「もうほんとにこういう状況なんだけど『ああ、わかる、わかる、私も』」みたいなところの場が見つかると、こうそいった時の発散にもなるかもしれないですね。
うーん。 うーん。 あ、確かにそうですよね。こう、ね、あの、何も知らない方に聞いてもらうってのもいいですよね。あの、気兼ねなくというか。
うん、ふん。 うんうんうん。 おお、うんうんうん。その方がこうむしろね、なんかもう遠慮することなく自分の思いをわっと言って、ああすっきりしたっていう気持ちにはなれるかもしれないですね。
うん。 あ、確かにそうですよね。逆になんかね、あのあの、知ってる人同じ職場の人だと、なんだろうね、回り回ってその人の耳に入ったりとかっていうのもありますものね。
ふんふんふんふん。 うんうん。 確かにね、その可能性ありますよね。ふんふん。
うんうんうん。ちょっと一度ね、その、SNS 上でうーん、なんそういう風なコミュニティを、うーん、調べて、うーん、ろ入ってみて、ちょっと愚痴る愚痴りたいと思いまはい。
ふんふん。 はい。はい。 うんうん。<chuckles> はい、ぜひね、そういった方っで多くいらっしゃると思うので、ぜひその場見つけてストレス上手に発散してみてください。応援してます。
あ、はい。あ、今日はお話聞いていただき、アドバイスもいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。